Bạn ơi, không biết á là bạn đã bao giờ cảm thấy khó xử khi mà mình đã phải ở giữa hai cái nền văn hóa chưa?
Ừm. Mình có rồi, và mình cũng có một cái trải nghiệm thực tế vừa gần đây luôn. Tức là, ờ, mình vừa đi công tác ấy, công tác nước ngoài về thì, à, cái buổi tối trước khi mà bay về thì có một cái tiệc buổi tiệc tối thân mật. <tsk> Thì có đồng nghiệp người châu Âu ấy, thì anh ấy cứ liên tục là rót rượu cho mình, trong khi là khi mà ở Việt Nam thì nói chung là mình lúc nào cũng được dạy là, à, phải giữ kín này, rồi từ chối khéo, tại vì bản thân cũng không uống được rượu ấy. Thì mình cứ cười cười nói nói thôi, đấy là, à, ôi không kiểu no, thank you, cảm ơn. Nhưng mà, ừm, người đồng nghiệp lại cứ nghĩ là mình khách sáo ấy, nên là vẫn cứ tiếp tục rót đầy ly, đấy, đúng rồi, họ nghĩ là mình ngại, nhưng mà mình vẫn muốn ấy, đấy nha ý là họ nghĩ thế, thế là cuối cùng thì đấy, mình là cứ, kiểu, say lửng lơ các thứ cả buổi. Đấy, xong rồi sáng hôm sau gặp lại thì họ đùa là, kiểu, ừm, trông thế mà cũng cũng uống tốt các thứ này kia, rồi trông thế mà cũng châu Âu phết đấy. Đấy, thì nói chung là, đấy, mình cười nói chung mình cười trừ thôi, nhưng mà ừ, đấy, thì mình lúc đấy mình mới đang nghĩ là, à, đúng là, kiểu, lịch sự kiểu Á nhưng mà mình lại không hiểu theo cái ngụ ý kiểu Âu của họ được ấy.
À. À, ờ. Ờ. À. <chuckles> Đúng rồi nè. <chuckles> Người ta nghĩ bạn ngại, đúng hông? Ừ. Đúng không? <chuckles> À, có một cái trải nghiệm nó cũng khá là thú vị, nhưng mà nó cũng khá là khó xử, đúng không? Trong cái tình huống đấy thì lúc đấy là từ chối thì nó cũng, gọi là, không được, mà bây giờ mình không từ chối thì họ cũng lại hiểu hiểu ra một ý khác. Thế nên mình không biết là ở trong cái tình huống này á, là bạn đang đi công tác ở cái đất nước nào nhỉ?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ, hôm đấy là mình đi công tác ở bên Anh.
À.
<chuckles> Mình cũng
Văn hóa người Anh thì nó cũng khá là khác biệt so với người bên Việt luôn, đúng không? Ừm, không biết là trong cái, ờ, trong cái cả cái quá trình mà cả cái buổi công tác của bạn ấy á, nó có gặp phải những cái, gọi là, vấn đề hay là khó khăn gì khác nữa không?
Ừm, đúng rồi. À, cũng không quá nhiều đâu. Chủ yếu là khi mà, kiểu, dạng là trao đổi nói chuyện ấy, thì chủ yếu là cái ngôn ngữ của họ, tại vì cái tiếng phát âm của họ ấy, nói chung là nó hơi khó nghe thôi, tức là mình đúng rồi, giọng của họ hơi khó nghe, còn tiếng thì mình hiểu, nhưng mà, đấy, đôi lúc khó nghe, thế là mình cứ phải căng tai ra mình nghe ấy. Đấy, thế là nó bị khó khăn trong cái việc đấy. Ừ.
Cái giọng nó hơi khó nghe, ờ. <chuckles>